मैं ना इन दिनों अपनी नींद को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। दरअसल हो ये रहा है ना कि अ, मैं अपने सोने और जागने का ना समय नियमित कर ही नहीं पा रहा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोने तो 10 साढ़े 10 में चला जाता हूँ मगर मुझे नींद ही नहीं आती। कई बार फ़ोन चलाने के कारण, कई बार मेरे ऑफ़िस का कोई काम बच जाता है और कई बार तो मैं बस लेटा रहता हूँ और करवटें बदलते-बदलते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ अ, सो पाऊँ मेरी आँखें भी लाल हुई रहती हैं मगर मुझे नींद ही नहीं आती। और कई बार तो नींद अगर आ भी जाए तो वो बीच में खुलने लगती है और वो जैसे कई बार मैं रात में सो गया तो बीच रात में मेरी आँख खुल जाएगी और उसके बाद मुझे नींद आएगी ही नहीं। यानी जो गहरी नींद आनी चाहिए ना इसके बाद उठने के बाद लगे कि बिल्कुल इंसान तरोताज़ा महसूस करे मेरे साथ वो हो ही नहीं रहा है। इससे मेरे सुबह का सुबह जागने का वक़्त भी प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं पूरी दिनचर्या पर इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि अपनी नींद में किसी तरह से निर निरंतरता बनाऊँ, इसके समी स समय-सारिणी को थोड़ा व्यवस्थित करूँ और अपनी नींद को थोड़ी और गहरी बनाऊँ। लेकिन ये मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या आप इसमें मेरी सहायता कर सकती हैं?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी बिल्कुल अ, मैं इस समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करुँगी। आप चिंता मत करिए, लेकिन उससे पहले ना मैं क आपकी समस्या को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहती हूँ। अ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आमतौर पर किस समय सोते हैं और किस समय पर जागते हैं?
जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने ऑफ़िस से ना साढ़े 7 8 बजे के क़रीब अपने घर पहुँच जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा वक़्त मैं अपने माता-पिता के साथ बिताता हूँ या बच्चों के साथ खेल लेता हूँ फिर 9 साढ़े 9 के क़रीब मैं अपना रात में रात का खाना खा लेता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने बिस्तर पर आ जाऊँ। लेकिन क्या होता है ना मैं बिस्तर पर तो अपने आ जाता हूँ मगर कई बार मैं समय पे सो नहीं पाता। कुछ एक बार ऐसा होता है कि, जैसे जो मेरा काम है उस काम में अ, डेडलाइन यानी समय सीमा, का बहुत महत्व है, तो कई बार काम मैं अपने ऑफ़िस में पूरा नहीं कर पाता, तो मुझे अपने घर पर काम लेकर आना पड़ता है और घर पर आने के बाद ये रात का वक़्त ही बचता है जब मैं काम पूरा कर सकूँ क्योंकि समय सीमाएँ इतनी सख़्त होती है कि मुझे अ, आज के आज अगली सुबह से पहले काम पूरा करके आगे भेजना होता है। तो उस चक्कर में मतलब कई बार मेरा रात रात के 2-3 भी बज जाते हैं मुझे सोने में। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ तो एक मेरी थोड़ी बुरी आदत है कि मैं थोड़ा फ़ोन भी चलाने लग जाता हूँ तो मैं बिस्तर पर गया फिर मैंने सोचा कि चूँकि मैं दिन भर का थका रहता हूँ तो दिल होता है कि थोड़ा फ़ोन चला लूँ, थोड़े रील्स देख लूँ या कई बार मैं ओटीटी का भी शौक़ रखता हूँ, तो ओटीटी पे कोई सीरीज़ है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं आधे घंटे देखूँगा और फिर अगले दिन देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता मैं उसे देखता जाता हूँ और पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे 4 घंटे निकल गए और मतलब मैं मेरा सारा समय ख़राब हो गया। फिर ए 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं तब जाकर मैं फिर कई बार सोने जाता हूँ, तो कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। मैं बता रहा हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि, इ इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं फ़ोन चला रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई काम है लेकिन मेरे मन में ना बहुत सारे ख़्याल जो दिन भर मेरे साथ हुआ या किसी ने मुझसे कोई बात कह दी या परिवार में कोई तनाव है या मेरे करियर को लेकर जो चिंताएँ हैं, वो सब ना उसी वक़्त मेरे दिमाग़ में घूम रही होती हैं, उसी वक़्त सारी चीज़ें मेरे दिमाग़ में आ रही होती है और मैं सोचता तो हूँ कि मैं आँखें बंद करके मैं सो जाऊँ और मैं इधर-उधर करवटें ले रहा होता हूँ, मगर मुझे नींद आती ही नहीं है और कई बार नींद आ भी जाती है, तो बीच रात में अचानक से मेरी नींद खुल जाएगी और उसके बाद फिर से मुझे नींद नहीं आएगी। तो आप मेरा जो सोने का समय है ना, भले मैं साढ़े 10 में चला जाता हूँ मगर मैं कब सोऊँगा? मुझे खुद को पता नहीं रहता और जागने की बात करूँ तो मेरी कोशिश क्योंकि मुझे अ, 9 साढ़े 9 के आस-पास अपने दफ़्तर के लिए निकलना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 7 बजे के आस-पास उठ जाऊँ और 7 बजे ना भी उठ पाऊँ, तो सवा 7 साढ़े 7 तक तो मैं उठ ही जाऊँ लेकिन कई बार जब सोने में इतनी देर हो जाती है ना, तो उठने का भी समय मेरा बुरी तरह से प्रभावित होता है। मैं अलार्म तो लगाता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि अ, अलार्म बजा भी है और मैंने उसे ऑफ़ कर दिया। तो कई बार उठने में 8 साढ़े 8 ऐसे भी हो जाता है उस मुझे ऑफ़िस के लिए भी कई बार ऐसी देरी हो जाती है। मैं वाक़ई बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से, आप ही बताइए कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपके इस परेशानी को। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें मतलब जैसे काम के कारण बहुत बदलाव आते हैं। तो आपके दिनचर्या में काम से ऐसे कौन-से बदलाव आते हैं?
जी, अगर मैं अ, अपने दिनचर्या में बदलाव की बात करूँ तो एक सबसे बड़ा बदलाव आता है वो तब जब हमारे ऊपर कार्यभार बहुत अधिक होता है। जैसे मेरा काम है ना कंटेंट निर्माण का है। तो मेरे काम से अ, जब हमारी टीम अपना काम पूरा करेगी तभी अगली टीम जाके जैसे जो फ़ॉर्मेटिंग की टीम है तभी वो अपना काम कर सकती है। तो कई बार डेडलाइन जो समय सीमा इतनी सख्त होती है ना कि मुझे काम उसी के उसी दिन या उसी रात को पूरा करके भेज देना होता है ताकि वो फ़ॉर्मेट होकर प्रिंट पे जा सके। तो इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो मेरी जो सोने और जागने की दिनचर्या सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा ये भी होता है कई बार जैसे कई बार मुझे ऑफ़िस में सुबह जल्दी जाना पड़ता है, कुछ किसी काम के लिए तो उससे भी मतलब मुझे कई बार ज ज जल्दी जागना पड़ेगा। ऐसे आमतौर पे मैं 9 सवा 9 तक अपने ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। लेकिन जब कभी जल्दी जाने की आवश्यकता होती है तो मुझे 8 पौने 8 में भी अपने घर से निकलना पड़ता है। तो इस चक्कर में मुझे जल्दी भी उठना पड़ता है। और अगर गलती से मैं रात में देर तक जागा रहा तब तो मेरे लिए इतनी मुश्किल हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। और बाकी तो मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग लगभग ट फ़िक्स ही रहती है, बाकी ऐसे कोई बदलाव आते नहीं है। बस यही 2 बदलाव है जो कि मुख्यतः मुझे लगता है मेरी दिनचर्या में आते हैं। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी। मैं समझ रही हूँ, आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का मैं हल ज़रूर निकालूँगी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि रात को सोने से पहले आपकी क्या गतिविधियाँ होती है? आप क्या ऐसी गतिविधि या काम करते हैं जिससे आप मतलब अपने आपको देख पाओ?
जी। अगर मैं गतिविधियों की बात करूँ, तो एक तो मैंने बताया कि ऑफ़िस के आने के बाद मैं कुछ समय अपने अ, घरवालों के साथ या बच्चों के साथ थोड़ा बिताता हूँ। इसके अलावा ये हो जाता है कि मैं शाम में जब घर आता हूँ तो फ़िर थोड़ा मैं चाय पी लेता हूँ घर वालों के साथ बैठकर। और जब रात में बहुत देर तक जागना रहता है ना ये काम के कारण या किसी और कारणवश तो मैं उस वक़्त कॉफ़ी भी ले लेता हूँ। तो ये मेरे खाने-पीने की बात रही और चूँकि मैं अ, मतलब मैं दिन का लंच तो बाहर ही करता हूँ। तो मेरे पास एक ही मौका होता है रात के वक़्त में खाना खाने का। तो वो जो समय है ना उस समय मैं थोड़ा-सा अ, मतलब हेवी खाना पसंद करता हूँ। क्योंकि अ, दिन में मुझे अच्छे से खाने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं रात की गतिविधियों के बारे में बताऊँ तो जैसा मैंने आपको बताया फ़ोन मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है। कई बार मोबाइल चलाना ओटीटी की सीरीज़ देखना। ये चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। तो कु कुल मिलाकर यही गतिविधियाँ रहती हैं मेरे सोने से पहले। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको नींद में किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? क्या आपको जल्दी नींद आ जाती है और साथ ही आप ये भी मुझे बताइए कि आपकी नींद की गुणवत्ता कैसी होती है?
अरे! कहाँ मुझे तो नींद ही नहीं आती ना, मैं तो सोने जाता हूँ तो बस मैं लेटा रहता हूँ, मेरे दिमाग़ में इधर-उधर के ख़्याल चलते रहते हैं और मैं सो ही नहीं पाता या त मैं फ़ोन चलाने लग जाता हूँ, उस चक्कर में मेरा समय समय मेरा खराब हो जाता है। और दिक्कतों की मैं बात करूँ तो बिल्कुल जैसे अ, बीच रात में मेरी नींद खुल जाना या सबसे पहले तो नींद ही नहीं आना और आना भी तो तो कच्ची नींद आना, जस जैसे कुछ भी हो तो मेरी नींद अ, अचानक से खुल जाती है और उसके बाद फिर से मुझे नींद नहीं आती है। और नींद अगर आती भी है ना तो सुबह उस वक़्त आती है, जब मेरे उठने का वक़्त हो जाता है, तो मैं वाक़ई नींद की जो समस्या है उससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि अपनी समय सारिणी कैसे सही करूँ, आप ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ चुका, आप चिंता मत करें। लेकिन मुझे आख़िरी बात आप ये बता दें, क्या आप कोई कैफ़ीन जैसे चाय, कॉफ़ी या फिर कोई भारी भोजन आप रात में करके सोते हैं?
जी, जैसा मैंने बताया आपको कि मैं मतलब दिन में तो बाहर ही खाता हूँ, तो मैं रात का खाना घर पे खाता हूँ, तो रात का खाना मेरा थोड़ा भारी तो होता है। और कैफ़ीन की बात है तो हाँ, शाम में जब मैं अपने ऑफिस से आता हूँ तो घर वालों के साथ बैठ के चाय पीता हूँ, और कुछ दिन कुछ स्थितियों में जब मुझे रात जाग कर काम करना होता है ना, तो वो अपनी नींद भगाने के लिए तब मैं अ, कॉफी ले लेता हूँ। बाकी हर रोज़ मैं रात को कॉफ़ी तो नहीं लेता लेकिन हाँ, जब देर रात तक ऑफिस का काम बचा हो तभी मैं लेता हूँ। जी।
हुँ। जी। हुँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको चिंता नहीं करनी और सुझाव के तर अ, सुझाव के तौर पे मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, कि आप कोशिश करें कि जैसे आपको लगता है कि आपका काम जो है, वो कभी लेट खत्म होता है, कभी जल्दी खत्म होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालनी है। चाहे थोड़ा-सा आगे-पीछे समय हो सकता है, चाहे वो छुट्टी का दिन क्यों ना हो, उसमें भी आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, आप कहते हो ना आपको नींद ही नहीं आती है, तो उस समय पे आपको ये है ना सोने से पहले आप 30 या 60 मिनट पहले एक शाँत गतिविधियाँ करें। जैसे कि आप किताब पढ़ लें या फिर हल्का संगीत सुन लें या फिर आप ध्यान कर ले, जैसे जिसको पूजा-पाठ कहते हैं। उससे क्या होता है ना एक सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, और सबसे बड़ी बात सोने से कम से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल, टीवी और लैपटॉप को उपयोग जो है वो कम करें। माना कभी कभी-कभी मज़बूरी होती है, करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको पता है कि अब मुझे बस आधे घंटे के बाद सोना है या फिर जब मैं बेड पे जाने लगा हूँ सोने के लिए, उससे पहले ना आप अपनी ये चीज़ों को साइड में कर दें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को। और सबसे बड़ी बात नींद का ना एक अनुकूल वातावरण भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि शांत कमरा, अँधेरा और आरामदायक तापमान वाला रखें। उससे क्या होगा साफ़ बिस्तर या फिर तकिया जो आप इनका उपयोग करोगे इससे क्या होगा एक वातावरण भी अच्छा बनता है, कहीं न कहीं ना नींद आने में ना इस चीज़ों का भी बहुत असर होता है, एक वातावरण भी बहुत ज़रूरी होता है। और देखो, जैसे आपने बोला कि शाम के बाद अ, शाम में ही आप आके ऑफिस से आके चाय पीते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी बस आप शाम के बाद चाय, कॉफ़ी इसको तो आप बिल्कुल ही अ, मतलब बंद कर दो। एक शाम को आपने पी ली, पी ली लेकिन अ, रात के समय पे बिल्कुल ही इसको अवॉइड कर दो। और अगर झपक़ी लेनी है दिन में भी ना आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना झपक़ी लेनी चाहिए, क्योंकि एक रेस्ट के तौर पर लेनी च पड़ती है, लेकिन वो भी एक सीमित तौर पर ले। अगर आपको झपक़ी की लेनी है तो, 20-30 मिनट से ज़्यादा ना ले और देर शाम ना सोए, इससे क्या होगा आपकी नींद पर असर पड़ेगा। और आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आती है, आप सारा दिन विचार सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, तो उसमें मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश करें सुबह 5 द अ, 10-15 मिनट आप हल्का व्यायाम करना शुरुआत करें। हल्का-सा ना टहलना या फिर अ, ध्यान लगाना, ये सब ना बहुत फ़ायदेमंद है, नींद को आने के लिए। इससे क्या होगा आप ना आपके शरीर में असर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और सोने से ठीक पहले आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, ये आप सुबह के समय करें जिसका असर आपको रात को दिखा करेगा। क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मक विचार आने लग जाएँगे व्यायाम से, ध्यान से, और चिंता या तनाव होने पर जैसे होता आपको गहरी साँस लें, ध्यान करें जैसे मैंने पहले भी बोला आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है और कभी-कभी होता है, आप अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाते हो, तो आप डायरी में लिखिए उस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात अ, मतलब मैं बोलूँगी धैर्य रखें और धीरे-धीरे बदलाव करें, जो बदलाव है ना वो कभी भी जल्दबाज़ी में नहीं आएगा, उसको समय लगेग। लेकिन नींद की आदतें जो होती हैं वो तुरंत नहीं बदलेगी लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहोगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सुधार आपके ज अ, जीवन में आने लग जाएगा।
जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी। ओह! हुँ, जी, जी, जी। वाक़ई आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए, आपने जो मुझे व्यायाम के बारे में समझाया या सोने के कमरे को अच्छे से व्यवस्थित करने के बारे में बताया, मैं इन्हें ज़रूर अपनाने वाला हूँ। आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझावों के लिए।
जी। जी, बिल्कुल, अगर भविष्य में भी आपको मेरी अ, मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। मुझे भी खुशी हुई कि आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे, आपका भी धन्यवाद।